อืม อ๋อ ก็ อะฮะ
แต่หาทานได้ก็ต่อเมื่อไอ้ เอ่อ โอวัลตินที่เราจะชงเอง แล้วก็แช่แข็งเอง อันเนี้ยอาจจะพอทานได้อยู่ <chuckles>
เออ ๆ เออ ๆ ๆ อันนี้ยังทำทานได้ แต่ว่าไอศกรีมที่แบบว่าถั่วทั้งแท่งเนี่ยอาจจะหายาก จริง ๆ แล้วเนาะ มันไม ไม่ ไม่มีแล้วอะ อืม
อืม ครับ ทีนี้มาในส่วนของขนมที่พอนึกถึงในตอนวัยเด็ก แต่ปัจจุบันยังพอหาซื้อได้อยู่ อือ
อือ ๆ ๆ อา อะฮะ อืม พูดแล้ว ก็แบบหิวเลยนะคะเนี่ย เนาะ ของหวานใด ๆ ทั้ง สิ้น <chuckles> เออ เออ
ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับผม อา อ่า รูปแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบขนม อ่า ขนมเค้ก ขนมเค้กหน้าแยม หน้าครีมอะไรก็แบบ ที่มันจะเป็นแบบขนมเค้กที่วางขายในร้าน อาทิตย์หนึ่งขายแมบ ขายไม่หมด ก็ยังไม่เสีย <chuckles>
อืม ค่ะ ฮะ! ทำไมมันอยู่ได้นานขนาดนั้น?
สารกันบูดเขาน่าจะเยอะมากครับผม มันจะเป็นขนมเค้กแบบ ขนมเค้กที่อยู่ในกล่องกระดาษแล้วก็หั่นเป็นหลาย ๆ ชิ้นอะ เออ แล้วผมก็ อ่า ซื้อกิน ผม ผมชอบกินที่ อ่า เป็นพวก พวกหน้าแยม เพราะผมไม่ชอบครีม อา ผม ซ ซื้อหน้าแยมกิน อือฮึ แต่ปัจจุบัน
อ๋อ อืม ๆ อื้อฮือ ค่ะ อ๋อ แล้วยัง ยังหาทานได้อยู่อีกหรือเปล่าคะ ค อะเค้กแบบเนี้ย?
หาทานได้อยู่ครับผม ไป ถ้าเกิดไปพวกตลาดเก่าอะไรพวกเนี้ย แถวอัมพวาบ้านผม หรือว่าทางสุพรรณ ทาง อ่า อยุธยายังพอ ยังหา ยังพอมองเห็นได้อยู่ ยังเจออยู่ครับผม อืม
อืม อือ ๆ อะฮะ อือ ๆ อืม ค่ะ โอ้โฮ ได้ อื้อฮือ แบบ อืม ๆ
อีกอย่างหนึ่งที่คิดถึง ก็คือ อ่า แซนด์วิช ที่ตอนเนี้ย
แซนด์วิชแบบไหนอะคะ?
เซเว่นเอามาทำอะ แซนด์วิชโบราณอะ
คือยังไง? ยังไงค่ะ? มันมีอะไรในนั้น?
ที่มันจะมี อ่า หมูหยองกับแฮม เรียกแฮมดีไหมอะ แฮมสีแดง ๆ ที่ไม่ใช่จะเป็นเนื้อแฮมสักเท่าไรอะ แล้วจะพา ใช่ ๆ โบโลญญาแฮมอะครับผม แล้วจะทาน้ำแบบเป็นสีเหลือง ๆ อะ
โบโลญญา อย่างนี้เหรอ? เขาเรียกงั้นหรือเปล่า? อา ๆ ๆ ๆ อืม เหมือน
ถ้าตอนเนี้ยไปเซเว่นอะ ยังมีอยู่ เขาออกมาทำ เขาเขียนเลยว่า เป็น เป็นแซนด์วิชโบราณ อืม รสชาติก็โอเค ย
อืม ๆ อ๋อ อันนี้คือแซนด์วิชโบราณใช่ไหมคะ? คือสมัยเด็ก ๆ คือทานแบบนี้เหรอคะ? อือ
หายคิดถึงได้อยู่ ถูกต้องเลยครับแบบนี้เลย
อืม ไปทานที่ไหน? มันจะทานแบบหน้าโรงเรียนไหม หรือว่าร้านขายของชำทั่ว ๆ ไปเลย?
อีกอย่างหนึ่งที่ ร้านขายขนมเลยครับผม ร้านขายขนมทั่วไปมีหมดเลย ณ แถวบ้านผมนะ นะ อือ
อืม โอ้โฮ ฟังแล้วแบบว่าเริ่ม เริ่มได้กลิ่นขนมมาแล้ว ค่ะ <giggles> ทั้งของหวานและขนมแซนด์วิชเริ่มมาแล้ว อืม เออ ๆ ๆ
ถ้า อือ ๆ ๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทานที่สุดเลย แล้วมันก็ทำลายสุขภาพได้ นั่นก็คือขนมตุ๊บตั๊บ